अरे हम लोग तो पता है पूरे भाई-बहन जब भी मिला करते थे ना। अ, हफ्ते में कभी छुट्टियों पे या हमारे आस-पड़ोस के जो दोस्त हम लोग शाम को खेला करते थे जब बाहर। तो हम लोग तो हम लोग का 1 टॉपिक तो यही था खेलने का कि भई विज्ञापनों की भी हम लोग बातचीत करते थे। सोचो आजकल के बच्चे क्या सोच भी सकते हैं कि विज्ञापनों को आपस में बच्चे डिस्कस कर सकते हैं कि तूने ये वाला देखा था? अरे तूने वो देखा था। <chuckles> ये होती है यादें।
अच्छा। बिल्कुल। <chuckles> क्या बात है। <chuckles> बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं कर सकते। <chuckles> अच्छा, तो कौन-सा जिंगल है जो आप आज भी कभी ना कभार तो गुनगुना ही लेती होंगी, किसी भी वजह से बिना वजह।
अ, ये देखो ये निरमा वाला बहुत आरा मतलब आराम से मुँह में आ जाता है कभी-भी विक विक्स का अ, वो विको टर्मरिक का आ जाता है क्योंकि यार वो कितना लंबा गाना है उसमें ऐसा है ना कि विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम कील मुहासे को जड़ से मिटाए हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम ये है विको। अ, ब कौन से ये टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम <chuckles> और भी इसमें फ़िर अ, इसमें ना अंतरे जुड़ते गए थे फ़िर बाद में जब जब इसके क्योंकि फ़िर वो चंदन वाली भी आने लगी थी एक वो चंदन वाली के लिए फ़िर अलग से उन्होंने एड बनाया था, विज्ञापन बनाया था और उसमें भी थोड़ी और अंतरे जोड़ दिए थे क्योंकि इसका म्यूज़िक बहुत प्यारा है। एक वो आता था क्या बोलते हैं? अगर आपको याद हो वैसे तो वो किंगफिशर का एड था, लेक़िन उसमें वो था ऊ ला ला ला ला ले ओ ऊ ला ला ला ला ये ओ है ना? और एक वो था।
बढ़िया। बिल्कुल। <chuckles> विको टर्मरिक क्रीम। बिल्कुल। सही कहा आपने। वाक़ई। कौन-सा? बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि आईपीएल के समय ज़्यादा देखने को मिलता करता था।
हाँ, येस येस और वो वाला भी था अ, बोले मेरे लिप्स, आई लव अंकल चिप्स अब अंकल चिप्स देखो आज भी लोगों के राशन में आज तक क्या मैं तो कह रही हूँ 3-4 दिन में हर कोई ख़रीदता ही है। है ना?
बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल, वाक़ई में। अच्छा ये बताइए कि अगर ना आपको मौका मिले तो कौन-सा पुराना जिंगल होगा जो आप आज के स्टाइल में अ, रीमेक करवाना चाहेंगे?